Du sag mal, also, ganz oft fangen ja Leute irgendein neues Hobby an oder haben vielleicht auch so 'n Karrierewechsel hinter sich und dann fehlt ja doch irgendwie mittendrin die Motivation. Was tust du denn überhaupt, wenn dir mal so richtig die Motivation fehlt?
Ja also, wenn mir so richtig mal die Motivation fehlt, dann ist, glaube ich, der beste Tipp irgendwie das was ich immer mache, immer zu fragen, warum ich das überhaupt mache, so generell erstmal.
Mhm. Ah, also, so richtig reflektieren und schauen, warum ist es überhaupt dazu gekommen?
Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt hier bin? Und, warum muss ich mich überhaupt dafür motivieren? So, warum tue ich mir das quasi an irgendwie?
Mhm. Mhm. Also, würdest du sagen, dass, äh, das Mindset auf jeden Fall richtig sein muss, damit man überhaupt am Ball bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn das Mindset nicht richtig stimmt, dann arbeitest du ja auch, äh, ja schlechter oder halt, ja nicht mit diesem Enthusiasmus irgendwie.
Mhm. Hm. Und wie sieht's bei dir aus, wofür hast du denn so richtig Motivation? Gerade irgendein Projekt, irgendein Hobby?
Ja, also, ich habe super viel, äh, Motivation, äh, ja, mich mit meinen Freunden so zu treffen, irgendwie. Also, mehr zusammen zu machen und rauszugehen und sowas. Da habe ich, ja, echt viel Motivation.
Mhm. Mhm. Und, motiviert dich dann vielleicht auch einfach deine Freunde oder ist da die Motivation eher einfach, dass ihr rausgeht, was macht, unter Leute seid? Wie sieht's da aus?
Ja, also, ich glaube, dass es vor allem halt die Freunde sind. Das ist irgendwie 'ne neue Freundesgruppe auch bei mir und da habe ich dann ja so super Lust, mit den Menschen irgendwie Zeit zu verbringen.
Mhm. Ah, also, ihr kennt euch auch alle noch nicht so wirklich krass und ihr seid vielleicht auch erst Freunde seit 'ner bestimmten Zeit. Und, das hat dir halt so richtig Motivation gegeben, die Leute auch vielleicht besser kennenzulernen und was zusammen zu machen.
Ja, genau das. Also, äh, nur, äh, seit ja nicht allzu langer Zeit und, äh, das gibt halt irgendwie auch so Motivation, damit man sich besser kennenlernt.
Mhm. Okay, also würdest du sagen, dass auch dir gerade geholfen hat, neue Leute kennenzulernen und, ähm, genau, einfach den Freundschaftskreis zu wei zu erweitern und auch neue Leute reinzulassen, das hat dich motiviert, mal wieder rauszugehen, andere Sachen zu machen, als dir die Motivation so 'n bisschen dafür gefehlt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also, das hat mich, äh, viel mehr, äh, irgendwie auch rausgezogen oder generell motiviert, auch dann andere Sachen zu machen, also generell einfach glücklicher, ja.
Mhm. Mhm. Okay, also das hat sozusagen auch dazu geführt, dass du an anderen Stellen auch wieder so 'n bisschen Motivation vielleicht für andere Sachen bekommen hast.
Ja, auf jeden Fall. Also
Mhm. Und was wäre das dann zum Beispiel, Hobbys oder, ähm, ja, irgendwas im Beruf?
Ja, also, wenn man, äh, generell dann irgendwie öfter zu Hause ist, da hat man ja weniger Motivation. Und dadurch habe ich dann auch viel mehr Motivation auf einmal auch für Sport bekommen. Also, Fitnessstudio zum Beispiel, ja.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Und das kam dann einfach dadurch, dass vielleicht auch andere Leute von deinen Freundschaftskreis da hingehen oder, weil du einfach wieder diesen Ansporn hattest, äh, durch diese Energie, die du bekommen hast?
Ich hatte einfach diesen Ansporn irgendwie. Und diese Energie hat sich dann ja, so, ist dann so rübergewandert, auch auf das <chuckles> auf dieses Sportding halt einfach, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und Sport ist ja auch 'n gutes Beispiel. Da gibt's ja ganz ganz viele Leute, die vielleicht, ja, gerne damit anfangen möchten, aber dann doch nicht so viel Motivation haben. Hast du da vielleicht so 'n konkreten Tipp, wo du sagen würdest, ja, wenn du das und das machst, dann bist du auf jeden Fall auf gutem Weg schon?
Ja, also, was jetzt Motivation, äh, genau angeht, oder jetzt Sport?
Mhm. Äh, Sport und Motivation, das geht ja dann mit sich. Also einfach beides.
Ja, also, ähm, dass wenn man, sage ich jetzt mal, richtig motiviert ist und auch sehr viel Energie hat, dann konzentriert man sich auch mehr. Also, dann will man das Beste auch daraus machen. Äh, wie so beim Lernen, wenn man mehr Energie hat oder mehr Motivation, dann will man noch besser lernen, als, ne? Wie man da das dann halt macht ohne. Und, das ist sehr wichtig, weil du dann zu besseren Ergebnissen kommst, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also gehen eigentlich die Motivation und, ähm, etwas Neues, was man vielleicht anfangen möchte oder auch so Pläne in der Zukunft hat, auf jeden Fall Hand in Hand und man sollte ja beides fördern?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ziemlich wichtig.
Mhm. Okay. Mhm. Und, hast du vielleicht auch irgend noch 'n Tipp von dir jetzt selber, wie du auch wirklich, ja, diese Disziplin hast. Ich glaube, ja, Sport ist ja auch sowas, wo man auch wirklich dran bleiben muss und das auch regelmäßig machen muss. Ähm, wie gehst du damit um? Hast du irgend ‘n Tipp, wie du da wirklich dran bleibst an deinem Hobby?
Ja, also, äh, da dran bleiben ist eigentlich sich schon sagen, dass man dass man muss, also, dass es dazu gehört, äh, wie so Frühstücken oder Mittagessen oder Schlafen, so einfach, das das muss quasi gemacht werden.
Mhm. Mhm. Und, hast du dann auch, wenn du mit dem Sport gerade angefangen hast, vielleicht auch andere Dinge umgestellt. Viele stellen ja dann ihre Ernährung um, oder ja, schauen, dass sie mehr Schritte gehen. Gab‘s das auch dazu oder hast du jetzt gerade nur bei dem Sport angefangen?
Ne, also, das ging irgendwie schon dann damit einher. Das ist ja auch so 'ne Sache dann der Disziplin, was man dann halt auch so machen muss.
Mhm.
Und, wenn man dann also jetzt auch in meinem Fall, wenn ich dann so super Lust habe, ins Fitnessstudio zu gehen
Ja.
äh, dann habe ich dann auch, ja, sehr viel Lust, <chuckles> mich auch danach zu ernähren oder mehr Motivation halt, ja.
Mhm. Und hast du vielleicht auch so 'n bisschen Motivation bekommen, als du dann vielleicht auch so Unterschiede gesehen hast jetzt vom Körper her, oder, ja, vom Gewicht her? Hat dich das dann auch motiviert?
Äh. Ja, auf jeden Fall. Also, es motiviert einen natürlich, wenn man dann so Erfolge irgendwie dann dann erzielt. Äh, und das auf jeden Fall ja, das bestätigt einem, dass man, was man halt macht ja auch irgendwie richtig macht, deswegen ja, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Mhm. Gab's vielleicht auch irgendwie 'ne Phase in deinem Leben, wo du gesagt hast: „Ne, ich hatte eigentlich gar keine Motivation für irgendwas. Und ich habe das alles nur so nebenbei gemacht.“ Ähm, gab's da auch irgendwie so 'ne Phase?
Ja, auf jeden Fall. Also damals, als ich mit dem Studium angefangen habe, das war so in den ersten Semestern, dass ich mir so gedacht habe, eigentlich habe ich gar keine Lust auf gar nichts, so generell, <chuckles> te äh, so das kennt man ja auch irgendwie so, aber ja, genau, das hielt dann zum Glück nicht ewig.
Ja. Mhm. Verstehe. Mhm. Und wie bist du da rausgekommen aus dieser Phase? Kam das dann einfach von sich aus, dass du wieder Motivation gefunden hast, oder hast du dir da irgendwie Hilfe gesucht oder auch mit Leuten gesprochen da drüber?
Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch sehr viel mit Leuten gesprochen. Das hat auch sehr geholfen. Äh, aber ich habe mir ich habe mich auch einfach mental dann, äh, habe ich mich nicht so gut gefühlt und das hatte irgendwie viele, ja, negative Konsequenzen dann dieses Mindset, deswegen ja.
Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Aber, du bist ja dann auch Gott sei Dank dort rausgekommen und, ähm, hast dir dann auch, um mit den Leuten um dich herum auch irgendwie, ja, sowas Stabiles jetzt gerade aufgebaut.
Ja, voll. Also, äh, irgendwie habe ich‘s dann halt ja dann geschafft, dass ich dann so gesagt habe: „Okay, so kann das auch nicht weitergehen“, so. Äh, und dann, äh, kam das halt dann immer mehr, äh, als ich mich dann so mit kleinen Schritten dann wieder begeben habe in dies andere Mindset, dass dann au halt auch die anderen Sachen kamen.
Mhm. Mhm. Mhm, okay, verstehe. Okay, und, äh, im Grunde genommen hast du ja auch gesagt, dass du so kleine Schritte am Anfang gemacht hast. Glaubst du, das ist auch der richtige Weg? Also, sich kleinere Ziele stecken und die versuchen irgendwie abzuarbeiten, anstatt jetzt ja, vielleicht was großes und Ungreifbares zu machen?
Ja, also, das ist, äh, auf jeden Fall förderlich. Ähm, wenn man jetzt ‘n großes Ziel hat. Das kann man sich auch setzen, so ‘n bisschen so nach den Sternen greifen.
Mhm. Mhm.
Aber, äh, wenn man ‘s dann wirklich umsetzen will und auch dieses G Glücksgefühl ja auch irgendwo haben will, dieses Erfolgsgefühl, dann auf jeden Fall erstmal die kleinen Schritte eher machen.
Ja. Und, gab es dann vielleicht auch irgendwie 'n Tag jetzt oder auch Tage in letzter Zeit, wo du auch wirklich wieder so 'n bisschen down warst und gesagt hast: „Ne, äh, gerade fehlt mir die Motivation einfach“, und wie gehst du dann damit um, wenn du so 'n Tag mal hast?
Ja, die Tage gibt‘s ja auf jeden Fall, wo man dann gar keine Motivation hat und eigentlich gar nix machen möchte. Ähm, ich würde das dann eher so als Tag sehen, wo man halt noch mal so irgendwie mental so erstmal klarkommt und so erstmal überlegt: „Okay, warum ist das jetzt so?“ Also, ne? „W warum bef befolge ich nicht irgendwie meinen Plan oder so?“
Mhm. Mhm. Ja.
Ja, und dann danach so reflektieren irgendwie.
Mhm. Also, doch schon mal so 'n Tag nutzen, anstatt dann wirklich irgendwie zu sagen: „Ne, ich brauche einfach mal 'ne Pause“, dann doch irgendwie den Tag nutzen, um vielleicht noch mal darüber nachzudenken oder vielleicht auch mal seine Ziele anzupassen.
Ja, genau. Also, genau das eigentlich. Das ist ja, wenn man keine Motivation hat für irgendwas oder auch keine Lust, dann kann man ja wenigstens, äh, so nachdenken darüber, was man vielleicht auch besser machen kann.
Mhm. Mhm. Und, gab es dann jetzt vielleicht auch in letzter Zeit, ähm, sage ich mal- gerade wo du mit dem Sport angefangen hast- äh, ein Ziel, das du dir gesetzt hast und vielleicht auch schon geschafft hast?
Ja. Also, ich habe mir, äh, beim Thema Sport auch ‘n kleines Ziel gesetzt, dass ich, äh, jetzt nicht so vom Gewicht her, sondern dass ich so für ‘ne gewisse Zeit lang, äh, so und so oft halt in der Woche dann zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen wollte und das habe ich letztens, äh, geschafft und habe mir dann auch gedacht, so: „Okay. Ne, also so schwer war das ja auch eigentlich gar nicht." <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. <giggles> Also, es war dann schon so richtig du warst dann happy damit und hast dir auch so wirklich gesagt: „Ja, mann, endlich habe ich's geschafft." Und, das hat dich dann auch weiter motiviert wahrscheinlich?
Ja, ich habe mich schon sehr gefreut auf jeden Fall. Also, äh, weil es auch ‘ne stressige Phase ist, ähm, und dann trotzdem irgendwie, dass man dann sein Ziel erreicht hat da man freut sich einfach, dass man sich halt nicht so selber enttäuscht hat, so.
Hm. Mhm. Ja. Und, jetzt mal vielleicht auch von deiner Seite so ‘n kleiner Tipp. Was sollte man denn machen, wenn man vielleicht gerade beim Sport, beim Hobby irgend 'n Ziel, g ja vor sich hat und man hätte das auch wirklich schaffen können, aber dann gab's doch so paar Tage, an denen man echt down war und dann hat man's nicht geschafft und man ist traurig und die Motivation fehlt wieder. Wie kommt man da wieder raus?
Ja, also, äh, im Endeffekt musst du dir erst mal überlegen, woran's jetzt gelegen hat, dass du nicht diese Motivation eben hattest. Und, vielleicht reflektierst du halt noch mal, ja, was du eigentlich, äh, willst. Also, was war der Ursprung, weswegen du dir überhaupt dieses Ziel, ja, gesetzt hast und warum wolltest du es überhaupt machen, und dann
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
ja, anpassen, irgendwie.
Und, es gibt ja jetzt auch ganz, ganz viele, ja, Apps oder Webseiten, wo man auch wirklich so ‘ne Motivations äh, Programme irgendwie hat. Also, zum Beispiel bei den Apps gibt es ja dann man kann da eintragen, wie viel Sport habe ich gemacht oder heute lief es so und so gut. Hast du sowas auch schon mal ausprobiert?
Also, sowas wie, so Motivations-Apps nicht so. Ähm, bei mir ist das mit der Motivation dann in irgendwie bei der Kalender-App so. <chuckles> Also, wenn ich mir so am Ende der Woche dann so meinen Plan angucke, was ich so irgendwie für Termine oder so hatte und dann so sage: „Okay, ich habe alles irgendwie so bewältigt", dann ist das auch schon so ‘ne Motivation irgendwie.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also bei dir kommt die Motivation auch einfach daraus, äh, wenn du auch wirklich dann deine Ziele geschafft hast, dann hält das auch so 'n wieder so'n bisschen an und bringt dich auch irgendwie vorwärts. Ähm, aber ganz viele Leute struggeln ja auch irgendwie im Endeffekt damit. Ähm, und es gibt ja dann auch Phasen, wenn man gerade sein Ziel erreicht hat, dann denkt man i „Ach, ich gönne mir jetzt erst mal 'ne Pause von so und so viel Wochen oder Tagen.“ Und dann, ja, fällt die Motivation, aber das ist ja dann eher so kontraproduktiv. Hattest du das auch schon?
Ja, das hatte ich auch oftmals. Das ist dann vor allem das Gefühl, dass du irgendwie, ja, dein eigenes Ideal irgendwie betrogen hast und deswegen halt so super frustriert bist.
Ja. Mhm. Und, äh, wie gehst du dann damit um, wenn jetzt vom Äußeren irgendwas passiert? Zum Beispiel, ähm, 'n Streit mit Freunden oder irgend ja, irgendetwas Negatives im Beruf? Wie bleibst du dann trotzdem irgendwie konstant und sagst: „Nein, das lasse ich jetzt nicht auf meinen Sport beeinflussen, auf mein Hobby?“
Ja, also meistens, äh, lasse ich's dann auf meinem, äh, Sport irgendwie <laughs> so beeinflussen. Ähm, aber wenn ich mir dann sage, weil ich auch versuche, so: „Ich ich lasse mich jetzt nicht davon irgendwie, ne, ja so beeinflussen.“ Da denke ich mir dann: „Das ist so die Sache, das das darf jetzt mich nicht an meinen Zielen, die ich habe, die gar nix damit zu tun haben, irgendwie hindern“, so das ist schon der Gedanke, den man dann hat. Ja.
<laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Und du hattest ja jetzt auch erwähnt gehabt, bist du noch im Studium?
Genau. Ich bin, äh, noch im Studium. Äh, ja.
Mhm. Ah, okay. Mhm, und in dem Studium, äh, wie sieht's aus? Äh, läuft da auch alles grade gut mit der Motivation oder du hattest ja gesagt: „Es gab so am Anfang so ‘n paar Schwierigkeiten“. Wie sieht's da gerade momentan aus?
Also, es sieht eigentlich ganz gut aus mit der Motivation irgendwie, ähm, weil irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, dass es nicht mehr so viel um Motivation geht, sondern ja halt mehr so um Disziplin irgendwie.
Mhm. Mhm. Ja.
Ähm, aber auf jeden Fall, das geht ja auch damit einher, dass ich, äh, jetzt außer, äh, von der Uni halt auch diese Freundesgruppe irgendwie dann gebildet hat, ja.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Also, sagst du: „Du bleibst doch jetzt beim Studium dran, damit das auch endlich alles fertig wird, damit du da reibungslos durch die ganzen Semester kommst“ und dann hat das ja auch im Endeffekt weniger Probleme mit sich, wenn du dann endlich fertig bist.
Genau. Also, diese langfristige Sicht dann: „Okay, jetzt ist es stressig oder so“, ja, wenn ich dann aber fertig bin, ist es dann halt viel besser und so. Das habe ich auf jeden Fall und da, äh, bleibe ich auch auf jeden Fall dran.
Mhm. Ja. Mhm. Und, es ist ja auch schön, dass du so reflektiert bist und auch deine Sichtweise, äh, so vorträgst. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, ähm, haben ja gerade dieses Problem mit, ja, vielleicht eher so 'n Tunnelblick und auch nicht wirklich zu wissen, wie es in Zukunft wird. Und hat mich auf jeden Fall gefreut, im Endeffekt ja, deine Meinung dazu zu hören, und ich glaube, es war super hilfreich. Bestimmt auch für ganz, ganz viele andere Leute, und ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, danke auf jeden Fall auch fürs Zuhören und, äh, ich sage einfach mal: „Auf Wiedersehen“.
Man sieht sich.